À, đúng ha. Thế thì bây giờ á, thì mình cũng nghe cái câu chuyện của bạn thì mình cũng đã hiểu được cái bối cảnh mà bạn đang gặp phải. Vậy thì cái vấn đề đầu tiên nè, mỗi một khi mà bạn bè, gọi là, rủ đi ăn á, bạn hãy xác định xem, ơ, những cái ưu tiên của bạn nha. Ví dụ như là những cái bữa nào mà bạn cảm thấy là nó không có, ờ, quá là cần thiết, không có nhất thiết là phải có cái sự có mặt của bạn á, thì bạn cũng có thể là từ chối khéo léo nói là "Hôm nay mình có việc bận, hôm nay mình phải đi học." Thì hoặc là "Hôm nay gia đình mình có công việc." Thì như vậy á, bạn cũng không có nhất thiết phải tham gia, gọi là, 100% tất cả các buổi, đúng hông? Bạn hãy chỉ tham gia những buổi nào mà, gọi là, ờ, nhất định và rất là quan trọng khi mà cần có cái sự có mặt của bạn thôi nè.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, ừm, ừm, hay nha, hay nha. <chuckles> Vậy là cũng phải biết cách mà say no, đúng không? Biết cách say no với những cái buổi gặp mặt mà không cần thiết phải có mình. Ví dụ như là, ờ, đi ăn vặt chẳng hạn hoặc là tân gia chẳng hạn, nếu mà nếu mà đi ăn vặt mà ăn vặt nhiều quá thì cũng nên từ chối. Ừ, đấy, có thể là, ờ, đóng cửa rồi không có cho đứa nào tới tận nhà luôn để rủ mình đi. Ngoài ra thì tân gia thì nếu mà không phải là bạn bè quá là thân thiết, ừm, không phải là quá thân này, hoặc là hàng xóm, hoặc là, ờ, anh em, mà kiểu, không cần, ờ, c phải ờ, anh em xa đấy, ừ, không cần có sự có mặt của mình ấy, chắc là mình cũng sẽ từ chối, kiểu, gửi phong bì thôi, chứ không có đi góp mặt làm gì cả. Ừ, mình thấy là, ừ, chắc là mình sẽ phải bớt bớt cái tính ham vui của mình thôi. Kiểu, à, tiệc gì cũng có mặt là cũng không ổn một tí nào cả. Ừm, mình sẽ mình nghĩ là mình có thể làm được đấy.
Đúng, chính xác. Ừm. <laughs> Ừm. Anh em xa đó, ừm. Ừm, đúng rồi đấy, chính xác. Ừm. Rồi. Đúng rồi đấy, chính xác. Ừm, rồi tiếp theo á, khi mà bạn đi ăn, đúng hông? Thì bạn cũng, a, nói luôn trước với mọi người là, à, mình đang ở trong một cái chế độ, gọi là, ăn kiêng như thế. Thế thì á, mình cũng rất là muốn đi với mọi người, nhưng mà bởi vì là mình đang ăn kiêng nên là á hả, ờ, có thể cho mình, gọi là, một cái, ơ, ưu tiên xíu là mình, à, được chọn cái chỗ mà ăn được hông? Tức là bạn sẽ chọn những cái nhà hàng nào mà á, nó có nhiều những cái đồ mà nó tốt cho sức khỏe. Ví dụ như là một số các cái nhà hàng chay nè, hoặc là á, một số nhà hàng bây giờ nó có, gọi là, ờ, lẩu hấp đó. Tức là tất cả mọi món đều là hấp hết thì thực ra nó cũng rất là tốt luôn, đúng hông? Nó vừa đảm bảo sức khỏe mà nó cái cách chế biến nó cũng rất là tươi mới luôn. Rồi, ờ, ví dụ như, ờ, thay vì là bạn, ờ, đi ăn ốc chiên xào rán gì đó, thì giờ bạn đi ăn ốc luộc chẳng hạn. Thì nó cũng, ơ, rất là, gọi là, ờ, bổ dưỡng nhưng mà không có quá là, gọi là, dầu mỡ nè, đúng hông? Thì bạn cũng kiểm tra những cái thực đơn kỹ rồi lựa cho mình một vài những cái nhà hàng, gọi là, nhà hàng tủ đó. Một vài những cái món tủ như vậy á, thì bạn, ờ, sẽ có một cái kế hoạch nó dễ dàng hơn nè.
Ừm. À. <laughs> Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ờ, mình thấy cái này hay. <laughs> À, đúng. Ừm. Ừm, ừm. Ừm.